J'ai un gros problème qui se pose à moi, c'est qu'en fait, heu, j'ai eu, heu, une grosse période de ma vie, il y a pas très longtemps de ça, un gros accident de de de moto et heu, depuis j'arrive plus à retrouver une sécurité financière, une sécurité, heu, où je me sens bien dans dans ma vie. Est-ce qu'on peut en parler, aujourd'hui, avec toi?
Ouais, heu, pas de problème. Alors, déjà, je te remercie de me faire confiance. Déjà, de d'en parler, je sais que c'est pas forcément facile de parler d'un accident et je peux complètement l'entendre. Est-ce qu'éventuellement, heu, tu peux m'en dire un peu plus par rapport à cet accident? Je veux dire, voilà, heu, ce changement qu'il y a eu après, surtout?
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est qu'avant l'accident, bah, j'étais quelqu'un de de très sécure. Dans dans ma vie, tout se passait bien concrètement, heu, j'étais photographe donc tout allait bien. Heu mais maintenant, depuis l'accident, c'est vrai que, heu, bah, je me sens plus du tout en sécurité financièrement parlant, déjà, premièrement et heu, j'ai du mal à retrouver, heu, bah, mmh, eh, quelque chose de d'agréable à à vivre, donc heu <smacks lips> ça, c'est dur, ça c'est dur.
OK, bah, j'en j'entends et je le comprends parfaitement et encore, je suis j'en suis désolé, pour le coup, parce que parce qu'un accident, c'est pas forcément facile à vivre et c'est surtout l'après qui est dur à vivre surtout et heu et heu, on va dire, heu, je veux dire, ça fait depuis combien de temps, que, on va dire, tu tu te sens moins en sécurité, depuis qu'il y a eu cet accident? Genre, ça fait combien de temps que vraiment, là, heu, tu as l'impression de de vraiment plus être en sécurité, quoi?
Eh bien, concrètement, ça fait, heu, je pense, heu, 2-3 semaines, car, heu, jusqu' ici, du coup, j'étais en centre de rééducation. Maintenant, heu, là, je commence à reprendre un petit peu, bah, la vie active, concrètement et heu, bah, je sais plus du tout où donner de la tête et heu, je sais plus, heu, comment faire concrètement pour, heu, retrouver une stabilité, autant financière que professionnelle. Heu, tellement d'étapes à reprendre que, heu, où où dois-je donner de la tête?
Mmh mh. Non mais OK, je le comprends, bah, je je je comprends mieux, pour le coup, je comprends mieux et heu, par rapport à ça, heu, en fait, est-ce que maintenant, là, actuellement tu me disais que là, tu as ça y est, tu as repris. Tu as fait, heu, voilà, tu sais pas trop où donner de la tête mais est-ce que tu as une situation, heu, particulière qui te sens un peu où où tu te fais sen où tu te sens plus vulnérable que que d'autres moments ou pas? Ou c'est vraiment là, vraiment tout le temps, quoi?
Mmh, bah, concrètement, c'est un petit peu tout le temps, je dirais. Heu, ce qui me fait le sentir le plus vulnérable, c'est vraiment l'argent, concrètement parce que, heu, de de par heu, mon mon métier, j'ai dû arrêter, heu, bah, toute la communication donc je n'ai plus de rentrées d'argent. Je n'ai même plus je je n'ai même pas de d'assurance maladie qui me paye quelque chose. Donc heu, je sais vraiment pas où donner de la tête et c'est une pression à temps plein parce que je me dis: «Mais dans 1 mois, co comment je vais faire? Ça se trouve, est-ce que je vais réussir à me nourrir? Est-ce que je vais réussir, heu, à payer le loyer? Que comment on fait?».
OK, ouais. Non mais O OK. Là, j'en je comprends mieux et et heu, voilà, heu, voilà, je je l'entends j'entends clairement ta problématique et je peux comprendre que c'est difficile, le fait d'a être en réduia rééducation et après, ro se ro un un peu être remis dans la vie active, finalement et heu, en gros, heu, est-ce qu'avant avant, quand tu étais en rééducation, est-ce que tu te sentais moins vulnérable? Ou vraiment dé déjà, dès que tu avais repris un peu connaissance et cetera, tu te sentais déjà vulnérable? Est-ce que tu appréhendais déjà, je veux dire?
O Ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire et heu, non. Non, non, je me sentais pas vulnérable car en fait, tout ce qui comptait, concrètement, c'était ma santé et heu, partant de de ce point de vue-là, forcément, heu, bah, j'étais pris en compte bah, j'étais dans un hôpital, heu, pendant 3 mois, concrètement. Donc heu, bah, j'étais «chouchouté», entre gros guillemets, bien sûr, parce que, bon, les piqûres qui nous réveillent, heu, tôt le matin, c'est c'est quelque chose. Mais heu mais ouais, je me sentais en sécurité et je me posais pas trop de questions parce que, bah, de toute façon, j'avais pas le choix et tout ce que j'avais à penser, c'était ma rééducation et aller mieux. Donc heu, ouais, c'est vraiment nouveau ce sentiment.
Mmh. OK, j OK, OK, j'entends bien donc ouais, c'est vraiment depuis que là tu es, on va dire de renouveau, heu, à dire apte on on p si on peut dire ça, comme ça mais voilà de renouveau un peu seul de ce que j'entends c'est un peu ça, non?
C'est ça exactement, c'est depuis que, bah, je suis seul, concrètement, plus accompagné.
Ouais, OK, OK, j'entends bien et est-ce que éventuellement, moi, le 1er conseil que je te donnerai, est-ce que éventuellement tu as essayé de refaire une petite routine? Est-ce que je veux dire, heu, je sais pas si tu es à l'aise avec le l'outil informatique ou si tu l'es pas, heu, peut-être, heu, faire une sorte de calepin, où vraiment noter un peu ce que tu as à faire dans la journée. Parce qu'en fait de ce que j'entends là, c'est que, vu que tu as été un peu coupé du monde parce que, bah, forcément la rééducation ça coupe un peu du monde et cetera. Là tu es un peu perdu quoi. Tu sais p tu sais tu sais pas tu sais pas où aller, quoi, à peu près.
Ouais. Ouais, c'est c'est exactement ça c'est exactement, heu, ça et merci beaucoup pour, heu, ce conseil-là, parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé. Heu, ouais faire un petit calepin avec, heu, avec des notes pourquoi pas, heu et qu'est-ce que je pourrais axer comme, heu, comme, heu, point de de force, comme, heu, comme chose à faire dans dans ce petit calepin-là, à ton avis?
Heu, bah déjà, heu, on va dire peut-être, heu, recréer une sorte de petite routine alors une routine un peu basique mais peut-être ouais, heu, par exemple, heu, faire de la marche, heu, en faire, heu, des activités en fait où tu où tu sens que tu as un but, surtout c'est surtout ça là, j'ai l'impression que tu es un peu perdu par rapport à plein de choses et c'est et c'est totalement compréhensible et ouais essayer de trouver des petites activités où tu peux avoir un but et par aill et par ailleurs je viens aussi en parallèle de ça, est-ce que tu as essayé, heu, éventuellement, le conseil que je pourrais te donner, mais c'est est-ce que tu as essayé de re renouer un peu des liens? Parce que tu me disais que tu étais un peu seul. Est-ce que tu as essayé de parler à des gens? Ou voilà essayer de retrouver un peu je sais que des fois il y a des lieux de soutien un peu, ou f des fois tu peux parler ou peut-être aller voir, heu, des fois des gens pour, heu, vraiment discuter on va dire. Est-ce que tu as essayé? Ou pas du tout? Ou tu as honte? Ou des choses comme ça? Ou je ne sais quoi?
C'est vrai que de repartir de 0 comme ça, c'est difficile, heu, d'aller vers d'autres gens, c'est-à-dire que pendant les 3 mois au centre de rééducation, il y avait du monde forcément tous les jours. Mais maintenant de venir sociabiliser, beh, j'ai plus trop, je sais pas, l'envie. Enfin, je faudrait que j'arrive à me forcer concrètement que je fasse, heu, quelque chose et ouais dans dans une routine de de marche ça pourrait être vraiment pas mal je pense pour, heu, bah évacuer un trop plein d'émotions, je pense. Et hem, ouais faudrait que je me fasse un un plan comme ça. Mais ouais c'est vrai que pour le point de sociabiliser, heu, je sais pas trop où donner de la tête, ouais.
Mmh. Mmh. C'est un peu compliqué. OK, OK, j'entends bien bah, peut-être moi, l'autre conseil que je pourrais éventuellement te donner, vu que bon là, pour l'instant c'est un peu compliqué on va dire niveau financier en tout cas tu as pas envie de trop dépenser niveau financier parce que déjà c'est compliqué de retrouver un peu de la stabilité, ça, je peux totalement comprendre. C'est vrai que moi, je te je te recommanderais un psy et heu, bon, un psy je sais que ça coûte très cher et souvent ça fait des dossiers, c'est voilà, c'est très ennuyant. Mais je sais que maintenant il y a un numéro vert qui est fourni par le gouvernement, que ça te permet d'avoir un psy, heu, diplômé d'état et heu, donc, heu, en gros presque compa on va dire, heu, disponible à n'importe quelle heure. Alors, tu en as plusieurs psys hein, c'est pas le même qui reste 24/24 hein! Mais, heu, ce que je veux dire, heu, tu peux parler de façon anonyme et surtout, de façon gratuite à quelqu'un qui n'aura aucun jugement, qui est diplômé dans cette psychologie-là, dans ce dans voilà, dans ce domaine-là plutôt. Et heu, ça va te permettre de peut-être, de t'ouvrir et faire progressivement du coup une ouverture avec un inconnu et après progressivement aller peut-être vers le, bah, vers l'inconnu mais du coup au niveau physique et peut-être refaire un peu des des rencontres et surtout retrouver du lien aussi. Parce que là, de ce que j'entends, tu te sens un peu seul, un peu voilà, un peu perdu et peut-être des fois de reparler, de retrouver des gens, peut-être qu'ils vont te proposer aussi des opportunités?
Exactement. D'accord. Mouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai je je pourrais donner de la tête là-dessus. C'est vrai que je connaissais pas du tout ce numéro vert donc, heu, vu que c'est anonyme je pense et j'espère mais je j'en ai pas trop le doute. Dis moi, c'est anonyme? Tu pe tu penses? OK.
Oui heu, oui oui, c'est anonyme, heu, ah sauf si après, toi tu veux te décrire. Bien évidemment, ils t'obligent pas à te décrire et surtout ce que tu peux faire bah, pour être sûr que ça soit anonyme tu peux appeler en #31#, en numéro masqué, pour être sûr à 100 %.
OK. Mmh d'accord. OK super et bah, je ferai ça pour préserver, ouais, mon anonymat mais ça peut être une idée carrément, parce que bah, ça peut toujours aider. Même si c'est vrai que ouais bah, ça ça coûte de l'argent, heu, un psy, même si je crois, dis-moi le contraire mais il y a pas une loi qui est passée il y a pas longtemps, comme quoi avec sous prescription médicale, on aurait le droit à un nombre de séances ou quoi avec un psy agréé?
Bah, justement là quand je t'ai proposé ça, c'est que le ps le numéro vert en ligne alors je sais plus si c'est «Mon psy gratuit» un truc comme ça sur Internet qu'il faut trouver avec les numéros du gouvernement mais c'est un psy qui est gratuit. C'est-à-dire en fait juste, tu es sur liste d'attente, heu, alors ça prend pas des semaines et des semaines, c'est même pas une journée hein, mais voilà si tu appelles et s et si je sais que pour les gens je sais qu'il y a un alors c'est pas un numéro mais c'est un site ou je crois que si ça devient un nu en gros tu as un numéro et tu peux aussi parler à un psy uniquement en message. Et tu sais par exemple ça c'est déjà arrivé, heu, heu, peut-être, heu, tu connais peut-être des histoires comme ça mais tu veux appeler la police ou des choses comme ça, ou tu veux parler à quelqu'un, tu peux pas forcément parler à voix haute parce que peut-être quelqu'un qui est à côté ou quoi que ce soit et bah, là, tu peux avec je sais plus je je peux plus te dire le numéro mais je sais qu'en gros tu peux écrire et du coup en fait la personne te parle comme si c'était en SMS quoi. Donc, heu, voilà c'est voilà ça peut être des ç ça et surtout ç tout ça est gratuit et surtout ouais ça pourrait être t'en heu, on va dire t'encourager aussi mentalement vraiment, ouais, renouveler du lien parce que là j'ai l'impression que tu te sens un peu seul et voilà tu as aussi retrou tu as un manque de stabilité parce que, toi aussi, tu as un manque de sociabilisation si on peut dire ça comme ça?
D'accord. D'accord. D'accord. Oui, c'est vrai. Bah oui, bien sûr. OK donc ah ouais ça serait super pratique ça! Beh oui. Bien sûr exactement c'est bah, c'est tout le toute la chose qu'il qu'il faut que je travaille, c'est la sociabilisation finalement. Et heu, je pense que, ouais, je vais aller dans dans ce sens-là. Surtout que pour le psy le fait qu'on puisse faire à l'écrit ça me hype pas mal, c'est cool vraiment parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral donc, heu, ça pourrait être vraiment une bonne solution et puis après, ouais voir, heu, pour, heu, avec la psy ou autre, heu, comment réussir à sociabiliser et et faire quelque chose dans ce sens.
Mmh. Mmh. Ouais et puis ouais et puis surtout bah, reprendre, heu, tranquillement à moi, c'est le conseil que je te donnerai le plus mais vraiment, heu, le si tu le souhaites mais vraiment reprendre tranquillement, ouais, goût à la vie. Alors je sais que c'est difficile après un accident, il y a plein de choses et cetera et je peux que que que l'entendre hein? Je peux complètement l'entendre. Mais voilà aussi se avoir des gestes de bienveillance envers soi-même. Vraiment voilà, se dire: «Oui voilà bah, j'ai eu un accident. C'est» alors c'est fa là, je le dis, c'est facile à dire hein, bien évidemment je l'entends bien hein. Mais, heu, mais ce que je veux dire ouais, essaie de, heu, bah, de reprendre goût je veux dire il y a des en fait se mettre dans l'idée qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus pire à chaque fois. Alors je sais que c'est difficile hein, de se l'admettre mais c'est vrai que toujours se dire qu'il y a quand même pire à chaque fois et voilà, il y a des gens ils ont ils en sortent pas et cetera et toi, tu as eu la chance de t'en sortir. Il faut vraiment prendre cette chance comme, heu, comme bonheur et pas comme, heu, se se morfondre sur soi-même quoi, en gros.
Mmh bah oui. Moui, bien bien sûr. C'est vrai, tu as raison, tu as raison. Ça peut être vraiment une bonne option et heu, bah, merci beaucoup pour ta compréhension. Vraiment, ça m'aide énormément de d'avoir eu tes tes mots et heu, je pense que du coup maintenant je vais m'organiser déjà 1° une petite routine et dans cette routine-là, je vais mettre heu, dans un 1er lieu, contacter du coup une psy et heu et voir avec elle ouais, pour commencer à sociabiliser et puis reprendre le goût à la vie comme tu le dis. Petit à petit. C'est, heu, c'est indéniable tout chaque chose en son temps. Je pense.
Mmh. Mmh mh. Et et beh écoute, heu, j'espère déjà tu s le fait d'en parler, ça te permet d'aller mieux déjà. Vraiment voilà de de souffler un petit peu, voilà, de libérer tout simplement et du coup ça, peut être, ça aussi, d'en parler quelqu'un à qui est quand même plus, heu, diplômé là-dedans que du coup ça sera encore mieux. Et heu, par rapport à ça en tout cas, je crois en toi, j'espère que tu iras mieux sur le long terme et que, voilà, tu retrouveras déjà le fait de nouvelles personnes et puis surtout, heu, retrouver un peu un sentiment de ouais, de sécurité et te sentir, heu, de nouveau heureux comme avant quoi, finalement, encore mieux qu'avant finalement.
Ouais, carrément, ça libère. Ouais, carrément. Bah, merci encore pour tout et heu, je vais partir, heu, dans ce sens-là. Merci.